Eh, aku mau nanya nih sesuatu sama kamu, jadikan, semua orang kan punya yang namanya selera pribadi dan kadang, eee, banyak dari mereka yang akan mengikuti yang namanya trend-trend yang mungkin sedang naik, agar kayak, eee, mungkin, eee, validasi dan juga FOMO nih. Nah kira-kira, gimana sih cara kamu menyeimbangkan gitu untuk trend dan selera pribadi agar tidak saling, eee, bertabrakan dan tidak berat sebelah?
Iya. Oke, kalau aku sendiri ya karena kan kebetulan aku suka banget ya sama musik dan fashion ya Kak. Nah terutama sih di musik saat ini. Nah kalau aku sendiri nih banyak banget ya ngelihat trend di lingkungan seperti teman kantor, atau di media sosial seperti di TikTok atau Instagram Reels ya. Itu banyak banget lagu-lagu baru yang setiap minggunya di-update, dan rasanya itu aku diterpa oleh tsunami informasi gitu loh Kak. Dengan lagu-lagu baru, terkadang juga lagu-lagunya itu enggak masuk sama genreku Kak. Nah di situlah aku mencoba untuk menyeimbangkan diriku dari trend dan selera pribadi gitu loh Kak. Nah di situ deh aku mencoba untuk melihat nih kira-kira apa aja sih yang lagi terjadi di dunia ini dan kira-kira apakah memang yang lagi trending ini cocok sama diriku sendiri? Atau bahkan, eee eee, masalah nggak sih kalau aku nih misalkan mau menolak trend yang lagi tre trending nih gitu lo, dan ternyata itu keputusan yang bagus, apakah begitu kan? Nah, itu ternyata pernah tuh terjadi di hidup aku Kak.
Oh, musik, oke. Mhm. Iya. Mhm. <chuckles> Iya iya iya. Oke. Mmm, mhm. Oh, bener sih. Mhm. Oh, oke oke, nah mungkin yang ingin aku tanya sebelum apa yang terjadi ke hidup kamu, mungkin bisa nggak ceritain, kamu ini suka musik dengan genre apa dan boleh nggak jelasin kayak artis apa yang kamu sukai dengan lagunya, salah satu lagunya gitu?
Oke, kalau aku nih kebetulan suka banget sama jazz, indie, sama pop. Tapi belakangan ini aku denger seperti, eee, indie sama sedikit jazz ya Kak. Nah, salah satunya ini yang aku denger itu yaitu dari, eee, Amerika, nama bandnya itu The Marias, Kak. Nah mhm, ja di situ ada salah satu lagu beberapa nih aku sebutin ya. Ada Paranoia, ada No One Notice, ada Heavy. Nah itu beberapa memang lagu yang konteksnya dalam bahasa Inggris gitu. Nah dilagu-lagu mereka itu memang membawakan unsur pop culture dari Amerika gitu, dan seperti, eee, beats-beats dari indie gitulah ya kurang lebih ya. Nah dari situ deh aku tuh suka banget sama mereka dan memang arti-arti dari lagu mereka itu suka gitu sama aku gitu rasanya. Nah di situlah, beberapa pernah tuh ada 1 lagu dia yang masuk trend yaitu No One Notice, tapi di saat tegi itu aku justru kayak merasa, mungkin orang-orang saat ini tahu dia, seberapa besar band ini gitu terkenalnya ya dan lagunya yang enak. Tapi justru aku udah kenal mereka itu dari kecil gitu loh, dari masa-masa dia belum menjadi artis yang papan atas bahkan belum terkenal banget Kak. Nah di situ deh, jadinya aku tuh merasa nye mungkin beberapa orang itu hanya FOMO gitu ya, mengikuti trend tapi mereka itu enggak sepenuhnya mengerti dan mengerti selera pribadi mereka masing-masing. Tapi untungnya aku sendiri itu tetap berpegang teguh sama selera pribadiku Kak.
Mhm. Oh, oke. Ya. Oh, The Marias, oke. Mhm. Mhm. Iya. Mhm mhm. Heeh heeh. Oh, oke. Mhm. <chuckles> Ya. Iya iya iya. Oke. Mhm, mmm, oke oke. Nah, mungkin yang ingin aku tanyakan nih, gimana sih pendapatmu soal, eee, lagu yang cukup populer di akhir-akhir ini di Indonesia ya, karena kan genre yang lumayan populer kan pasti, eee, pop dicampur dengan dangdut gitu. Nah kira-kira apakah kamu mengikuti trend ini dan suka atau mungkin ada pendapat sendiri gitu?
Boleh. Iya. Oke, kalau pendapatku sendiri ya, eee, mungkin aku mung enggak terlalu mengikuti tren bukan artinya aku itu bukan orang yang a enggak update Kak, aku tetap mencoba ya dan mencoba selalu setiap minggunya setiap ada lagu-lagu baru gitu. Nah, salah satunya tadi Kakak sebutkan itu kan ada yang pop dengan campuran dangdut gitu ya, sayangnya bukan aku membenci tapi aku tidak terlalu masuk dengan genre tersebut. Nah, dari situ deh mungkin emang setiap orang itu punya kriteria masing-masing ya gitu loh. Nah, aku sendiri memang sayangnya tidak mengikuti tren, eee, dangdut seperti itu, aku malah ketimbang kepada lagu-lagu Amerika atau lagu-lagu barat gitu loh dan aku sendiri saat ini juga enjoy untuk semua orang yang seperti dengar lagu shuffle nih di radio, sekalipun ada dangdut ya bukannya artiannya aku langsung mengganti channel-nya, tapi ya aku cuman menerima ya udah nggak papa namanya juga ojek online misalkan begitu ya kan, ya sudah deh aku cuma menghargai selera masing-masing orang dan, aku juga berharap orang itu bisa menghargai selera pribadiku begitu kurang lebih Kak.
Mhm. Iya. Oke. Betul. Oh, ya ya, baik baik baik. Mhm. Mhm. Ya. Oh, ya ya. <chuckles> Betul sih. Iya, menghargai. Mmm, iya iya, jadi yang penting toleransi ya karena kamu, mau mendengarkan lagu dia jadi kamu berharap juga bahwa dia akan melakukan yang sebaliknya untuk kamu. Nah, mungkin bisa nggak ceritain kayak, pernah nggak sih kamu ini mengikuti tren-tren ya apa pun itu tapi ternyata cocok ya karena kan mungkin kamu, eee, sebelumnya jarang ya mengikuti tren dan akhirnya kamu coba iseng-iseng mengikuti salah satu trend dan, ceritain nih dan momen waktu di mana kamu ternyata nolak tren juga ada nggak momen di mana kamu nolak tren sesuatu tapi itu ternyata keputusan yang bagus gitu?
Tepat sekali. Benar. Oke, aku malah pernah ngenolak trend di mana orang-orang itu beli, eee, spinner ya spinner itu seperti mainan yang di tangan ya itu kan lagi tren di seluruh dunia gitu ya kan, dan bahkan itu, eee, juga menjadi e seperti virus gitu ya semua orang itu dari anak kecil bahkan orang tua itu menggunakan gitu ya, memang sih saat itu aku terdampak di mana Kakakku sendiri beli dan aku meminjamnya gitu kan, di saat aku mikir-mikir nih sampai ada orang yang menjual itu puluhan juta, sampai ratusan juta bahkan seharga mobil itu kan, cukup tidak masuk akal ya Kak. Nah di situ deh aku mencoba untuk mencerna gimana, kira-kira emang apakah pantas atau worth it ya gitu untuk dibeli dengan seharga segitu dan apa keunggulannya, dan apa potensi baiknya untuk ke depannya untuk membeli, eee, hal itu gitu ya kan dan di situ deh aku berpikir dan memang, 3 bulan selanjutnya bahkan 1/2 la tahun setelah, itu tren terjadi di seluruh dunia hilang tiba-tiba semuanya dan ya sudah sampai hari ini bahkan udah nggak ada rasanya lagi untuk mau memiliki hal itu. Jadinya ya, aku rasa FOMO itu boleh tapi ada batasannya di mana kita boleh mengikuti tapi kalau kita sadar diri nih, eee, sesuai kemampuan kita masing-masing dan gak perlu banget untuk kita memilikinya ya, ya udah kita nggak u perlu untuk mengikuti banget gitu ya kan Kak. Jadinya FOMO itu boleh yang penting levelnya itu masih bisa kita atur sebaik mungkin.
Oh. Iya, bener sih. <chuckles> Iya iya iya. Mhm. Wow. <chuckles> Mahal banget. Heeh heeh. Iya. Iya sih, bener bener bener. <chuckles> Oke. Mhm, harus sadar. Mhm mhm. Nah, mungkin yang ingin aku tanyakan, kira-kira kamu pernah enggak mengikuti suatu tren nih, yang sampai sekarang menurut kamu memang masih cocok ya, mungkin dari tahun kapan terserah deh, tapi, ada nggak pernah, eee, kamu melihat suatu tren, terus ternyata cocok, dan memang enggak ada kayak penolakan gitu setelahnya?
Oke, kalau aku tren, mungkin belakangan ini ya sebenernya aku menciptakan trenku sendiri ya. Mungkin beberapa kaum komunitas itu, yang kecil-kecil banget, yang enggak terlalu besar, itu ada tren Kak, di mana itu aku suka banget kan awalnya p sama musik. Nah, banyak banget nih tren-tren dari artis musisi yang aku ikuti itu mengeluarkan piringan hitam. Mereka itu merilis album dan merilis juga piringan hitam. Yang sedangkan aku ini suka banget dengan kualitas suara yang lagu gitu ya, yang jernih, yang bagus gitu ya kan. Nah, dari situ deh aku mencoba untuk memulai hobi baru yaitu, eee, selera pribadiku untuk menerima atau membeli vinyl atau piringan hitam, gitu. Di situlah, jadi kayak ada hobi baru dan selera pribadiku yang baru ya kan, Kak? Nah, di situ memang komunitasnya enggak terlalu besar, karena vinyl sendiri itu mahal Kak, gitu. Gitu deh, akhirnya, aku mencoba untuk, eee, membeli, dan aku memulai suka sampai bahkan hari ini aku mengkoleksi banyak sekali. Bahkan teman-teman kalau main ke rumahku tuh pengen banget dengerin vinyl kesukaanku. Karena ya aku ta ya, aku yakin enggak semua orang itu punya kesempatan untuk memiliki vinyl ya, karena kita tahui, perlu alatnya yang mahal, gitu. Juga perlu banget, 1 keping vinyl aja, j sangat mahal, bisa sampai jutaan juga, gitu. Tapi saat itu, aku mengeluarkan uang untuk, eee, hal itu dengan jutaan juga, aku ngerasa enggak seperti menyesal, enggak merasa terbebani, malahan a itu, menjadi keuntungan bagi diriku sendiri. Bahkan aku pernah berbisnis loh Kak, di mana aku bisa jual beli vinyl, eee, dan menguntungkan untuk diriku sendiri.
Oh, oke. Mhm. Oh. Iya iya iya. Mhm. Oh, oh, jadi hobi ya? Iya, sih, benar. Heeh heeh. Mhm? <chuckles> Betul. langkah. Oh, baik baik. Mmm? Oke. Kenapa tuh? Oh, oke. Ya jadi memang, yang kamu lakukan mengenai tren-tren ini memang ternyata tidak hanya sebagai hobi, tapi juga bisa menjadi jadi sebagai bisnis ya? Menjadi sebuah, eee, peluang gitu ya, untuk menciptakan beberapa uang mungkin ya? Setidaknya kalau memang tidak banyak, tapi setidaknya ini dapat menghasilkan uang. Nah, mungkin bisa nggak sih kayak, gimana sih cara kamu itu memproses kayak setiap tren, atau apapun itu, yang di mana kan pasti, eee, kamu akan berpikir tren ini gimana ya? Kayak adakah sebuah ke eee, pe pemilihan-pemilihan yang kamu lakukan, klasifikasi-klasifikasi yang kamu lakukan, agar kamu bisa memutuskan untuk menerimanya atau enggak gitu?
Betul. Iya. Baik. Oh, oke. Kalau sebenarnya untuk anak muda seperti aku, itu enggak papa ya, kita mengikuti tren, atau a sekedar FOMO, gitu ya kan. Sebenarnya itu enggak masalah, tapi kalau kita pikir-pikir lagi nih, sebelum kita terjun banget ke trend tersebut, eee, coba kita pikir secara dewasa, apakah nih hal ini tuh menambah value buat aku? Atau nilai baru buat aku, atau nih kemampuan skill baru buat aku. Apakah itu benar-benar terjadi gitu pada aku, kan? Nah di situ deh kamu coba berpikir seperti itu, dan ungkapkan nih kriteria sederhana, yang kira-kira apakah ini berguna untuk aku dan lingkunganku, bukan hanya diriku sendiri ya, ini lebih lagi ke keluargaku, ke teman dekatku, ke keluarga besarku, ke pacarku, mungkin bisa jadi gitu kan? Jadi, kita apakah itu memberikan dampak positif, atau hanya sekedar biasa-biasa saja yang tidak terlalu penting-penting, gitu ya, Kak. Nah coba dulu deh, kalau misalkan kamu, eee, sangat penasaran, kamu boleh nih, coba kecil-kecil dulu, pinjam barangnya kepada teman, misalkan seperti tadi aku pinjam spinner sama kakakku gitu ya kan, sebelum membelinya tuh. Nah, coba juga kamu boleh sewa dulu nih, seperti kamu sewa sepeda, ketimbang kamu membeli sepeda malahan cuman pakai sekali ya kan, karena ikutin tren doang, gitu. Nah coba nih, kamu tunggu lagi, beri jeda 1 sampai 2 minggu nih, biarkan, eee, diri kamu ini berpikir, "Apakah aku impulsif atau tidak?" Gitu, "Apakah hal ini penting banget, e untuk diriku atau tidak?" Kurang lebih seperti itu, Kak, gambarannya.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oh, oke. Ya ya. Mhm. Mhm, iya, ya ya. Oke. Oh, dites dulu. <chuckles> Iya. Oke. Oh, iya, ya, benar sih. Jadi memang, eee, mungkin bisa dicoba dulu ya, kayak pinjam dulu barang seseorang buat kita tes, apakah ini benar-benar, eee, berfungsi? Apakah ini akan yang benar-benar dipakai, sampai beberapa tahun ke depan nih? Nah, kira-kira pendapat kamu bagaimana sih soal mungkin tren-tren yang memang, ya impulsif gitu, istilahnya kayak, eee, tidak ada faedahnya, yang di mana kayak fidget spinner tadi. Apakah menurut kamu ini suatu hal yang, oke-oke saja, atau mungkin kamu punya pendapat kayak sangat kontra gitu, terhadap tren-tren yang cukup impulsif seperti ini?
Betul. Iya. Oke, sebenarnya hal impulsif itu kita kembali lagi kepada cara kita melihat, dan membicarakan aspek finansial ya, dan keberlanjutannya tuh. Kira-kira ini gimana nih ya, kalau kita bisa ngebeli barang ini, mmm, apakah ini hal bijak untuk membeli barang yang tahan lama, atau cepat rusak seperti itu gitu, demi tren, gitu. Misalkan, kalau kita beli barang itu mahal-mahal, tapi barang itu gampang rusak, jadi, cuman ngikutin tren habis itu nanti kalau kita udah bosan, 1, 3 hari doang main, udah kita buang, kita nggak pakai lagi. Itu kan jadi hal yang sia-sia dan, mmm, boros gitu ya, untuk aspek finansial. Nah, coba kamu bisa berpikir apakah hal ini berpotensi untuk trade off, atau kamu bisa nih, eee, tukar dengan kerabat, atau komunitas yang bisa menerima, atau mungkin kamu bisa jual dengan harga mungkin yang agak sedikit jatuh. Karena ya kamu sebenarnya cuma mau mencoba awalnya saja, karena penasaran, gitu. Dan sebenarnya mungkin banyak juga orang yang mengaitkan FOMO dengan hobi baru. Seperti kayak, tadi, eee, zaman-zamannya ada sepeda-sepeda baru nih, yang orang jogging, atau main sepeda pagi hari di komplek, gitu ya kan? Mungkin ngelihat tetangga, "Wih, punya sepeda bagus nih, aku juga pengen ikutan ah!" Akhirnya beli sepeda yang harganya jutaan, eh, ternyata dipakai cuma 1 minggu, habis itu u udah males mak pakainya lagi. Kan itu buang-buang uang ya kan? Dan akhirnya kena debu, kena matahari rusak sepedanya. Jadi buang-buang duit juga kan? Gitu. Jadi kamu berpikir untuk menimbang-menimbang lagi, kira-kira apakah aku mencoba dulu nih, untuk, eee, sewa gitu ya, atau pinjam ke kerabat nih, gitu loh. Dari situ deh kamu bisa melihat apakah ini memberikan dampak bagus untuk aku atau tidak, kurang lebih begitu.
Oh, iya, benar. Mhm. Mhm. Iya. Oh, oke oke oke. Benar juga, sih. Mhm. Mhm. Iya iya. Iya. Mhm. <chuckles> Iya iya. Wah, heeh heeh. Benar benar. Mhm. Oke. Nah, jadi ini mungkin pertanyaan terakhir dari aku. Jadi memang yang ingin aku tanyakan, gimana sih caranya kamu itu tetap tidak kelihatan jadul, tidak kehilang kelihatan outdated gitu ke t terhadap orang-orang? Karena kan mungkin, eee, karena mungkin kamu jarang mengikuti tren atau sel apa, hal-hal yang baru, nanti mereka biasanya kayak ngecap kamu ini jadul mungkin ya, dibilangin, malas banget ikuti tren, kayak, "Apa sih, ikutlah sekali-sekali!" Mungkin kan seperti itu. Nah, kira-kira gimana sih caranya biar kamu itu tetap relevan dengan selera pribadi kamu, dan menyeimbangkan selera pribadi kamu dengan tren yang muncul setiap tahun, mungkin setiap bulan, muncul terus?
Heeh? Ah. <laughs> <chuckles> Mhm? Oke oke. Jadi ya, memang kembali lagi kepada poin pertama ya, di mana kita tuh coba memproses keputusan kita, apakah memang kita harus banget nih mengikuti tren ini? Apakah memang itu memberikan dampak positif untuk diri kita, atau bahkan sebaliknya? Itu yang pertama. Dan yang kedua kamu co co coba, eee, lihat dari finansial nih, kira-kira apakah aku bisa mencakupi ni untuk mengikuti hobi ini atau tren yang lagi trending sekarang nih, gitu. Dan coba kamu pertimbangkan, apakah kamu boleh sewa dulu, atau pinjam dulu ke teman, itu juga salah satunya. Dan coba kamu pikir-pikir lagi, setelah 1 atau 2 minggu kamu pertimbangkan nih, kira-kira ini memberikan, eee, hal yang menyenangkan hati, seperti kamu beli sepeda, misalkan gitu, apakah ini, mmm, justru memberikan kesehatan untuk tubuh kamu, atau malah cuman kamu ikutin tren aja gitu. Kalau misalkan itu hanya mengikuti tren, ya jangan dibeli, dan lebih baik kamu pikirkan lebih bijak lagi kedepannya, kurang lebih begitu Kak.
Mhm. Mhm, oke oke. Mhm. Mmm? <chuckles> Iya, ya. Oke, istilahnya harus lebih bijak dalam mengeluarkan uang ya ke depannya? Nah, terima kasih banyak nih sudah mau sharing-sharing mengenai pengalaman kamu dalam menyeimbangkan tren dan selera pa pribadi. Semoga kamu sehat selalu ya, sampai jumpa!
Benar. Baik, sampai jumpa!